जी, जी। नहीं, नहीं। बिल्कुल और अ, आपने ये बोला ना कि आपने जब स्कूल बदला तो अ, आपके दोस्त बन बने, आपने फिर से प्रयत्न किया नए दोस्त बनाने का अ, मुझे मतलब मैं अगर आपको अपना बताऊँ तो जब मैं कक्षा 10 के बाद 11 में मैं कानपुर पढ़ने गया, तो मुझे लगता है ना कि अ, जब आप एक ही स्कूल में पढ़ते रहते हैं ना तो ब आपस में उनमें इतना अ, संगठन होता है जैसे मैं एक आउटसाइडर की तरह उस स्कूल में था, मल मतलब मैं अपना पर्सनल वो बता रहा हूँ, तो एक आउटसाइडर की तरह था। किसी कोई ज़्यादा रुचि ही नहीं लेता था दोस्ती बनाने में, तो मुझे लगता है 11 और 12 कक्षा में अ मेरे नहीं अच्छे दोस्त बन पाए, मतलब कोई बनना ही नहीं चाहता था, जो दोस्त बने वो वही थे जो कि 11-12 में उसी स्कूल में जिन्होंने नया एडमिशन लिया था, तो एक ऐसा हो गया कि हमारा एक अलग ग्रुप बन गया और जो पहले से साथ में पढ़ रहे हैं, उनका एक अलग हो गया। तो मुझे लगता है बचपन में जो दोस्ती बनती है वही लंबे समय तक चल पाती है, नए दोस्त सब मतलब के होते हैं अगर आपसे उनको कोई अ, पर्सनल बेनिफिट दिख रहा होता है, तो ही वो आपसे दोस्ती करते हैं वरना मुझे लगता है कि वो आपको दरकिनार कर देते हैं।
हाँ। जी, जी। बिल्कुल। अच्छा। जी। अच्छा। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। हाँ, वो आपने शहर चेंज कर दिया। जी। अच्छा, अच्छा। जी, जी। अच्छा, अच्छा। जी। जी। अच्छा, ऐसा थक गया। बिल्कुल, बिल्कुल। आप सही कह रहे हैं। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, आज के टाइम में ऐसा ही तो होता है ज़्यादातर, बचपन की जो दोस्ती होती है ना वो काफ़ी गहरी होती है और उस टाइम में क्या होता था ना बचपन में हम क्या होता है अगर आपने देखा होगा, अगर आपके पास आप मिडिल क्लास के बच्चे हैं या फिर कोई जो है ना जो फर्स्ट क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं या कोई लोअर क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन उस टाइम में क्या होता था ना, सबका सपना हुआ करता था कि अपने बच्चे को ना स अच्छे स्कूल में पढ़ाएँ, उस टाइम में हम जाति-धर्म देख के जैसे कि हमारे उस टाइम में ना जाति-धर्म देख के दोस्ती नहीं होती थी, हमारे हिंदी दोस्त हुआ करते थे स्कूल में, पंजाबी भी हुआ करते थे, सारे धर्म के जो है जो दोस्त हुआ करते थे तो हम सारे साथ में खेलते थे, तो वो चीज़ें काफ़ी जो मैं याद करता हूँ कि दोस्ती में ना कोई भी मतलब आज के टाइम में आपने देखा होगा ना कि ऐसा दोस्ती गहरी नहीं होती है, अगर कोई भी दोस्ती करते हैं तो वो आपको मतलब सोच-समझ कर। आज के टाइम में अगर आप कामयाब हैं तो देखेंगे आपके ज्यादा दोस्त बनेंगे, आपके पास आएँगे, वो अ, उस चीज़ का फायदा उठाने के लिए लेकिन बचपन में ऐसा कुछ था नहीं, हम सारे साथ में ना कोई कुछ भी सोचते ही नहीं थे एक-दूसरे के बारे में, कौन कैसा है, कौन कितना पैसा वाला है या कौन कैसी फॅमिली से बिलॉन्ग करता है, तो वो दोस्ती की वो बात आज के टाइम में क्या होता है कि दोस्त अगर आप मिलते हैं ना, या दोस्त बनाते हैं, वो पहले आपसे पूछेंगे आप कमाते कितना हैं? क्या करते हैं? तो उसी हिसाब से आपसे दोस्ती करेंगे, उस आपको इज़्ज़त देंगे, अगर आपको उनको सही लगे, ये मेरे स्टेटस का है, तो वो दोस्ती करेंगे और साथ लेकिन उस टाइम में ऐसा नहीं हुआ करता था इसीलिए दोस्ती आज भी टिकी है और जैसे कि जी, जी मैंने दोस्त के बारे में बताया, तो काफ़ी अच्छा लगता है वो सब जब हम बैठकर बातें करते हैं ना, वो सब यादें जो ताज़ा हो जाती हैं, आज के टाइम में इतना व्यस्त हो गए हैं, मैं अपने आप में, तो ये सब चीज़ें तो याद करते हैं स्कूल में हम फिरा करते थे, बदमाशी करते थे, तो बहुत अच्छा लगता है।
जी। जी। उहुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। उ, जी। अच्छे स्कूल में पढ़ाना। जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। उ, जी। जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। जी, जी, जी। जी। हाँ, कितना कमाते हैं। बिल्कुल, बि उ, जी। जी, जी, जी। बिल्कुल। जी। हाँ, इसीलिए आज भी टिके जी। जी, जी। जी, जी। हुँ। जी, जी, जी।
है कि नहीं? इसमें आप क्या कहते हैं?